Ja, also, bei mir gab's, ähm, ja, letztens eine, ja, nicht so schöne Situation, und zwar, ich mache jetzt schon 'n bisschen länger MMA, also Mixed Martial Arts
Mhm.
und da hatte ich letztens ein Sparring. Also quasi, äh, ich also, weißt du was 'n Sparring ist? K sagt dir das was?
Ja, so 'n Trainingskampf.
Genau. Und ja, da da war jemand da, der war, äh, sage ich mal, schon sehr erfahren. Und gegen den habe ich dann Sparring gemacht. Und der glaube ich, ungefähr vorstellen, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, nicht so gut. Ich habe 'n paar, äh, solide Kicks und Schläge einstecken müssen und ja, es hat mein Selbstwertgefühl auch 'n bisschen, äh, untergraben, sage ich mal, vor allem in dem Zusammenhang, ne? Und ich habe da jetzt mein ich habe auch meinen 1. Kampf bald und ja, irgendwie bin ich da jetzt nicht mehr so, ja, wie sagt man, gehypt <chuckles> drauf, weil ich irgendwie so viel Defizite bei mir festgestellt habe und ich weiß einfach gar nicht, wie ich da jetzt weitermachen soll.
Aha. Okay, na gut, dann gucken wir uns das mal an. Ähm, wie lange machst du denn schon Martial Arts?
Jetzt ungefähr seit 1 1/2 Jahren. Also, ich hab 'n 1/2 Jahr Boxen gemacht und dann bin ich jetzt seit 1 Jahr beim MMA.
Okay, ähm, hast du jetzt bei diesem Sparring Verletzungen eingest äh, eingesteckt, eventuell sogar ernsthafte Verletzungen?
Ja, ernsthaft jetzt nicht, aber ich habe schon, also, den ein oder anderen Cut und den ein das äh, ein blaues Auge war auf jeden Fall dabei, ein blauer Ellbogen ist auch auf jeden Fall dabei. Äh, und ja, ich habe auch den einen schmerzhaften Tritt auf jeden Fall kassiert, ja.
Hm, wann war dieser Sparringkampf?
Es ist ungefähr 1 Woche her. Also, jetzt ja, bisschen mehr, also, jetzt 10 Tage ungefähr.
1 Woche her. Aha. Äh, sind die Sachen schon verheilt oder wie lange dauert das?
Ja, es ist eigentlich eigentlich also, physisch geht's mir groß, aber mental bin ich immer noch bisschen, äh, ja
Aha.
zurückgeworfen, sage ich mal.
O und wann ist der Wettkampf?
Der Wettkampf ist jetzt in 5 Monaten. Also, noch bisschen hin zum Glück, aber, ja.
Okay. Und das ist dann richtig mit Publikum und da geht's irgendwie in 'nem auch um 'ne Rangliste oder so?
Es ist mein 1. Amateurkampf. Also, es ist vor Publikum, äh, und ich kriege 'ne kleine Gage, aber nichts Besonderes.
Mhm. Okay, aber es gibt dann auch irgendwie, äh, 'ne Rangliste, 'ne Liga oder so was?
Ja, halt in der kleinen Promotion da, aber das ist jetzt nicht so relevant. Also ja, ich theoretisch, äh, wenn ich da meinen 1. Amateurkampf mache, dann, äh, kann ich da quasi dann irgendwann mal auch den Endkampf machen, wenn ich da mich gut anstelle und so weiter. Also in der Promotion gibt's dann so 'ne Rangliste. Also, in dieser kleinen, das ist ja nicht ja, ist halt einfach so 'n kleines lokales, äh, Unternehmen.
Mhm. Mhm.
Genau.
War das vorher also, war das vor deinem Sparring jetzt irgendwie so 'n großer Traum, an diesem Wettkampf teilzunehmen?
Ja, ist ja immer noch mein Traum, würde ich sagen. Also ich ich hatte ich habe ich habe immer schon davon mal geträumt, so so dieses Fighter Leben zu leben. Ich habe früher auch immer diese Jason Statham-Filme geguckt so und dachte mir so: „Ja, das will ich auch irgendwann mal machen.“ Also, jetzt nicht die Leute draußen auf der Straße verhauen, aber so, das das können. Also, die Fähigkeit haben.
Aha. Aha.
Und ja. Ich wurde halt jetzt, würde sagen, einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, wie viel ich noch zu lernen habe. Und das kann halt immer so sehr ich ich finde, das kann immer sehr demotivierend sein, wie wie wenn du weißt so: „Oh, ich ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte.“ Ähm, ja, da bin ich grade so, in der Stage.
Hm, verstehe, verstehe. Du hast sie hast vorher gedacht, ähm hast dich quasi 'n bisschen überschätzt vorher, hast gedacht, du bist schon voll gut und jetzt hast du 'n bisschen bist auf die auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt?
Auf jeden Fall, ja. Also, ich dachte, ich bin auf jeden Fall schon 'n bisschen besser als das. Vor allem, ich bin halt ich bin halt relativ physisch, äh, stark, sage ich mal. Also, ich bin den bei den meisten Leuten halt physisch überlegen. Und dann merke ich manchmal nicht so meine technischen Defizite vielleicht.
Mhm. Mhm.
Und der Typ war halt auf meinem physischen Level und hat mir mal wirklich, äh, eine eingeschenkt.
Und wie lange ist der schon, ähm, im MMA unterwegs?
Ja, der ist Ex-Profi, also, der macht es schon 20 Jahre lang oder so.
<laughs> Ah, war das du das wäre ja auch überraschend gewesen, wenn du da, ähm, nicht verloren hättest, oder?
Ja, natürlich, also aber ich hätte halt gedacht, dass ich so 'n bisschen was also so 'n bisschen mithalten kann, weißt du, was ich meine? Also, so 'n bisschen dagegenhalten, jetzt vielleicht nicht komplett versagen, aber ich habe halt wirklich komplett auf ganzer Linie ich habe ihn vielleicht zweimal getroffen, also wirklich so auf dem Level. Also, ich habe mit dem 3 Mal 3 Minuten Sparring gemacht
Mhm.
und ich habe ihn w wirklich einfach 2 Mal getroffen oder so. Ja.
Und was hättest du gedacht, wie oft, ähm, würdest du ihn treffen?
Ich dachte vielleicht so, keine Ahnung, dass also, ich dachte schon, dass ich so auf jeden Fall gut kassiere, aber ich dachte, dass ich vielleicht so, ja, vielleicht, ja, wie ich ich weiß, es ist sch schwierig, da 'ne Zahl zu nennen, aber so so 70- 30 Kampf, aber es war halt einfach so 'n 95- 5 Kampf.
Mhm.
Ja.
Ja, na ja, also, ähm, Ex-Profi gegen ähm, gegen Amateur, das ist natürlich ganz klar, das ist ja wie wenn Bayern München gegen, ähm, äh, Bezirksklasse spielt.
Ja.
D da da kannst du gar nichts machen. Ähm von daher kannst du eigentlich nur froh sein, dass du auf 'm Boden der Tatsachen zurückgekommen bist und, ähm, ha konntest du vielleicht etwas, ähm, lernen, was du oder zumindest sehen, an welchen, ähm, Sachen du noch arbeiten musst?
Ja, das ist es ja, an allem. Also, das das ist ja das Problem. Also, ich bin ich bin so er war so viel besser als ich, dass ich so einfach weißt du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das i deswegen, ich bin da ich da da das habe auch so deswegen a hat mir es, glaube ich, auch so 'n bisschen die Motivation so kurzfristig geraubt, weil ich so ich war jetzt auch 1 Woche nicht im Training deswegen, also, am Anfang halt wegen meinen physischen Verletzungen, aber dann auch so zweimal bin ich nicht gegangen, weil ich mir so dachte: „Hm, ich habe jetzt echt keine Lust.“
An allem, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Und, ja.
Ja, das ist natürlich dann nicht so gut, ne? Da sollte man sich davon nicht abhalten lassen. Also, aus jeder Niederlage kann man j irgendwo was rausziehen. Da kann ich dich jetzt aber auch auch nur anführen und versuchen zu leiten und, ähm, versuche doch mal irgendwie, ähm, was zu finden, was gut war. Wir wir wir wir framen es mal um. Was sind die positiven, äh, Fazite?
Ah, die Positiven. Ich bin nicht Knockout gegangen über 3 Runden, ähm, obwohl es eigentlich schon hartes Sparring war. Also, es war nicht so, dass er au äh, dass er aufgehört hat, sondern ich bin wirklich auch quasi stehen geblieben.
Ja. Das ist gut, ja.
Also, ja, das ist vielleicht 'ne gute Sache, dass ich vielleicht weiß, ich habe vielleicht gewisse Nehmerqualitäten.
Kein Knock-Out. Mhm.
Ähm. Ja, sonst ist, glaube ich, schwer, weil <chuckles> alles, was ich gep äh, alles, was ich probiert habe, hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Das Einzige, was funktionierte war so mal so 'n Spinning-Back-Kick, da habe ich den einmal getroffen, also, mäßig. Ich habe ähm, ich habe gefakt, also, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt, aber ich habe eben ich habe 'n ich habe 'n Dings gefakt, einen 'n Hook, also, 'n Left Hook gefakt und bin dann so quasi zurück und habe ihn dann quasi kommen lassen und habe ihn dann, äh, ja, in den Bauch getreten mit 'nem Spinning-Back-Kick.
Komm, da geht noch was. Ja. Aha. Faken, ja, antäuschen. Mhm. Okay.
Das hat einmal funktioniert, ja.
Ja, hast schon auf einmal 'n Move hinbekommen. Sehr gut. Wusstest du eigentlich, wer da auf dich zukommt?
Ah, ne. <giggles> Also, ich wusste nicht, dass der dass der Ex Profi ist, aber ich wusste auf jeden Fall, dass er gut ist, weil ich so gesehen habe, wie er mit anderen Leuten Sparring gemacht hat.
Aha.
Ähm, aber ja, es wurde mir danach erst gesagt, dass der Typ irgendwie so 100 professionelle Kämpfe hat, oder so.
Okay, das wusstest du vor dem Kampf gar nicht?
Ne, ne, also, ja, deswegen war's wahrscheinlich auch mal no noch mal so 'n bisschen mehr in dem Moment demotivierend, weil ich noch nicht mal wusste, was mich da so warum, wa wa gegen was ich da grade verloren habe.
Ja. Ähm, hättest du den Kampf gemacht, wenn du gewusst hättest, dass er Ex-Profi ist?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe einfach 'n großes Ego und, ja, manchmal muss ich einfach gehumbled werden, glaube ich. Und, also, auf jeden ich hätte's ich hätte es auch 100% gemacht. Also, weil ich mich einfach testen wollte. Also, e er auch hätte also, ja, ich ich habe ja gesehen, dass er gut ist, deswegen wollte ich ja auch Sparring mit ihm machen.
Ja. Ja. Ja.
Und er wollte ja erst nicht, weil er so gesehen hat: „Hey, hm.“ „Was ist so, denkst, das ist 'ne gute Idee?“ Und ich denke mir so: „Ja, komm“ „Können wir mal machen.“
Ja. Also ich höre 'n paar gute Sachen raus, ja. Ich höre ja, dass du auch immer noch 'n großes Ego hast. Dein Ego hat nicht gelitten, auch wenn du vielleicht 'n bisschen demotiviert bist, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Äh, ja. Mhm. <laughs>
Ja. Du hättest den Kampf auch gemacht, wenn du ihn wenn du g wenn du gewusst hättest, dass er Ex-Profi ist, was auch für dich spricht. Das bedeutet, dass du sehr mutig ist, auch 'ne tolle Eigenschaft.
Mhm. Dankeschön.
Ähm, im Endeffekt hast du diesen Kampf gemacht und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wertvolle Lektion, weil, ähm der nächste Kämpfer du weißt auch nicht genau, wer auf dich zukommt. Ich weiß nicht genau, wie wie sehr du das irgendwie scouten kannst, wie viel Info du über den bekommst, aber im Endeffekt, äh, gar nix, he?
Ja, gar nicht. Ne, gar nicht.
So und, ähm, jetzt kannst du dir ja überlegen ähm, vielleicht kommt da auch wieder 'n Ex Profi, vielleicht kommt da noch 'n krasserer oder kommt ‘n schwächerer. Ja, aber, ähm, jetzt hast du schon mal 'ne sehr, sehr extreme Erfahrung. Das heißt, ähm, selbst wenn da jetzt noch mal 'n Ex-Profi kommt, die Überraschung kann nicht viel größer sein. Oder?
Ja, also, so kann man's natürlich auch sehen. Ja, also vielleicht, äh man sagt ja irgendwie, ich meine: „Je härter man trainiert, desto einfacher wird am Ende der Kampf.“ Aber, ich darf jetzt ich darf mich einfach jetzt nicht so davon runterkriegen lassen, ne, also, ich ich muss da mal wieder anfangen, ins Training zu gehen. Also, ich war jetzt schon im Training, aber das war nur so bisschen MMA, so Techniktraining. Ich ich war diese Woche zum Beispiel nicht bei Sparing, ich muss nächste Woche einfach, glaube ich, wieder beim Sparing dabei sein und da wieder bisschen, ja, einfach wieder weitermachen. Ja, ich darf mich da nicht so, ja ich meine, das war halt war halt schon echt sehr demotivierend so kurzfristig, aber je je so wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so gibt mir das schon bisschen so auch 'n Push, würde ich sagen, dass ich da einfach so: „Ah ja, ich muss aber besser werden“, weißt du?
Greif an. Ja, du sagst ja selber, du musst wieder weitermachen, ja? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ja, auf jeden Fall, also
Weiter geht's. A aufstehn und weiter geht's. Mhm.
Ja, da kann ich, glaube ich, äh ich mein, ich ich habe auf jeden Fall also, mein mein Coach sagt immer: „Du hast auf jeden Fall auch Talent, also, du kriegst du k du kannst da schon gut was reißen, wenn du dich wirklich wenn du dich wirklich ins Zeug legst“
Ja. Willst du verlieren oder willst du gewinnen?
und s Ja, also ich will natürlich, äh, gewinnen, das ist ja sonnenklar.
Ja? Wenn du aufgibst, hast du verloren so. Von daher, du musst zurückkommen, du musst zurück ins Training, sonst hast du schon verloren.
Ja, auf jeden Fall. Also, den Kampf kann ich jetzt auch nicht mehr absagen oder so, da muss ich jetzt durch un
Ne? Bereit dich darauf vor, im schlimmsten Fall kommt da wieder 'n Profi, ja, und dann deswegen trainier, aber das kriegst du hin.
Ja. Ja, auf f ja, danke für deine motivieren Worte auf jeden Fall. Äh, ja, hat mir, glaube ich jetzt auch äh, habe ich auch gebraucht und hat mir auch sehr geholfen. Danke schön.
Ja. Gerne und halt mich aufm Laufenden, wie der Kampf dann war.